Hımm. Yani, aslında belki de sokak yemeği ta tanımının içerisinde, hani, belirli, eee, birtakım kalıplar, eee, sıkıştırılmış olabilir, diye düşünüyorum. Böyle düşününce de, hani, emm, ı ı belki de bir restoranda yenilen bir yemeğin de mutfağını görüp de kontrol etmediğin sürece belki senin standartlarına uymayacak bir şeyler var, belki, hani, eee, onu bilmiyorsun. Ama sokak yemeği deyince biraz ön yargılar belki devreye giriyor olabilir, değil mi?
Hıı. Ne kadar doğru, evet. Evet, evet. Evet. Evet, çok doğru söylüyorsun hakikaten ne restoranlar var ki mutfağını bilmiyoruz. Kim bilir arkada neler olup bitiyor? Dolayısıyla dediğin gibi o kadar da ön yargılı olmamak gerekiyor. Ancak senin az önce söylediğin, hani, belki de sokak yemeklerini belli standartlara koyduk mu acaba? Iıı, benim kafamda, eee, bir şey de oluşturdu. Yani sokak yemeği deyince belki de ben çok kısıtlayıcı bir yerden aldım konuyu. Yani, simit de sokak yemeği ve kaç çeşit simit var değil mi Türk kültüründe? Eee, Sayayım sana bir E, çok severim. Yani, simit, eee, belki de en sevdiklerimin arasında diyebilirim. Iıı, evet, çok severim simit.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Sever misin sever misin simit? Öyle mi? Peki mesela, eee, senin de bahsettiğin gibi bir sürü, üüü, üüü, farklı tarzda yapılan hatta, eee, bazı şehirlerin ismiyle bile özdeşleşmiş simitler var. Ankara simidi bi bildiğim kadarıyla, İstanbul'un farklı. Yani, sen bildiklerini ve sevdiklerini biraz sayar mısın? Hangileri favorindir?
Çok doğru. Evet, evet.

Eee, şey dedin ya, hani, "İzmir'de kokoreç sadece, eee, kimyonla yenir, İstanbul'da domatesle yenir." Muhtemelen, eee, çünkü İzmir'deki kokorecin, eee, belki pişirilme biçiminde, eee, lezzeti daha açığa çıkartacak bir şey var. İstanbul'dakinde domates gibi birtakım yancılarla lezzeti başka türlü aside edecek, içine belki, hani, eee, başka bir, ımm, damağın başka bir tarafını coşturacak bir şey eklenmesi gerekiyor. Eee, biraz da tarihsel de bir şey olabilir.
Ha ha. Hı hı. Hı hı. Ürünle alakalı ve ürünü o şekilde lezzetlendirerek yeni tatlar oluşturuyorlar diyorsun. Evet, haklı olabilirsin. Peki, emm, uluslararası, ııı, sokak lezzetleri için ne düşünüyorsun? Başka bir ülkeye gittiğinde sokak lezzetlerini denemeyi sever misin?
Evet. Evet, evet. Hı hı. Evet, evet. Tabii, denerim. Özellikle de, böyle, mesela sokak festivali, eee, ne bileyim, şeyler varsa, hani, o tip böyle o, ııı, alanlar, festivaller, bir şeyler varsa muhakkak bu bölgenin, eee, nesi meşhursa, nesi dışarıda yeniyorsa muhakkak ya da bu, hani, eee, kolay yemek mi denir artık, bilmiyorum. Eee, bunu muhakkak denemek isterim. Eee, ben bu konuda çok açık bir insanımdır. Yani, eee, denerim.
Ha ha. Ha ha. Ha ha. Evet, farklı lezzetlere de açıksın anladığım kadarıyla, eee, ve farklı kültürleri de tanımak ııı, tanımanın bir yolu olarak da görüyorsun bunu, evet. Evet, gerçekten öyle. Çok çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Çok güzel şeyler öğrendim senden. Çok teşekkür ediyorum bu sohbet için.
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Ben de keyif aldım. Karın acıktırıcı, ağız sulandırıcı ve hasretle Türkiye'deki sokak lezzetlerini hatırladığımız da güzel bir sohbet oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum.
Umarım en kısa zamanda o lezzetleri doya doya yersin. Çok güzel olur inşallah.
Evet, Allah! Bir simit, bir beyaz peynir, bir çay, değil mi? Çok güzel. Evet. Peki, çok teşekkürler.
Evet, evet. Görüşmek üzere kendine iyi bak. Hoşça kal.
Hoşça kal.

Düşünmedim, <chuckles> ama şimdi aklıma düşürdün bunu. Benimle lanet olsun. <chuckles>
<laughs> Peki, mesela düşündüğünde tercihlerini etkiler mi yoksa yine "Aman ne olacak ki çok da yemediğim bir şeyi seviyorum yiyeyim." mi dersin?
<chuckles> Aaa, evet, şimdi bir b içime kuşku düşürdün bu bilgiyle. Evet, yani, eee, ne olur? Iıı, eee, eee, ııı, yani yemekten vazgeçer miyim? Vazgeçmem herhâlde eğer lezzetinde çok büyük bir fark yoksa. Ama tabii yani Karaköy'de güzel bir ,hani, Karaköy simitçisinden layığıyla pekmezli, ııı, le pişirilmiş güzel bir simidi tercih ederim tabii ki. Hoşuma gitmedi bu bilgi, canımı sıktın şimdi benim. <chuckles>
<chuckles> Hı hı. Hımm. <chuckles> Ya, öyle mi? Ama, basit bir yer alan böyle bir bilgi var yani ama tabii ki, ııı, ııı, yani mıs özellikle şunu merak ettim. Imm, hijyen konusunda çok fazla düşünmeden lezzet odaklı, ııı, hareket ettiğini gördüm ya, hani, belki hadi bu da biraz daha tolere edilebilir bir şey mi senin için, bu, ııı, bunu merak ettiğim için sordum açıkçası.
<chuckles> Evet. Eee, hemen orada düzelteyim: "Hijyen." demedim, "Hijyen konusunu kafaya takmıyorum." demedim, "Sağlıklı olup olmaması." dedim yani. <chuckles>
Yo yo, hijyen değilde, hani, bununla ilgili varsayımlar, bununla ilgili varsayımlar birtakım, aaa, eee, işte, iii, mesela belki sen de fark etmişsindir, ımm, insanlar şey derler, iii, genel olarak, sokak yemeği deyince: "A, hayır." İşte b birtakım, hani, bahsettiğimiz varsayımlar ya da ön yargılar olabileceği için bunlardan dolayı, hani, "Bunu düşünmüyorum ya da, hani, çokta, ııı, bu şekilde hareket etmiyorum, lezzet odaklı düşünüyorum." dediğin için acaba bu sevdiğin ürün, çok sevdiğin ürün olan İstanbul simidinde de bu şekilde hareket eder misin diye merak etmiştim. Evet.
He he. Evet. A ha. Evet. .Vazgeçmem, yok vazgeçmem. Çünkü İstanbul'a gidince benim birtakım taleplerim oluyor, ııı, ailemden. Ya, annemin evinde kalıyorum, İstanbul'a gittiğimde. Annem biliyor ki ben 5 gün mü kalıyorum? O 5 gün her sabah bir kere simit muhakkak olacak. Eee, işte, ne bileyim, ezine beyaz peynir olacak, sele siyah zeytin olacak kahvaltıda. Eee, ya, bunlar olmazsa olmaz. Ondan sonra
Hı hı. Mesela sokak yemeği deyince özellikle, eee, y yani, yerel düzeyde, Anadolu'da çok bilinen, ııı, ve g gerçekten de zaman zaman tartışmalara da sebep olan, ııı, ve çok s sevilen bir yiyecek var: Kokoreç. Ne düşünüyorsun? Sever misin, yer misin? Seversin. Hıh.
Hımm. Severim, severim. Yerim, evet. Yerim de, severim de. Her yerde yemem ama, işte, az önce dediğim gibi yani, ııı, tam onu demeye çalıştım. Yani hijyen takıntım yok, çünkü takıntımın olmamasının sebebi iyi yerlerde yemeye özen gösterdiğim için böyle şeyleri.
Ama kokoreç de Tabii. Tabii. Tabii. Seçici davranarak yersin. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ama mesela lezzet konusunda hassassın ya, lezzet konusunda gerçekten, emm, ımm, belirli bir bahsettiğin gibi belirli şeylerin var, ııı, sevdiğin şeylere karşı bir hassasiyet. Mesela kokoreçte de, eee, İstanbul'da biraz daha, ııı, domates vs. s eee, konularak yapılıyor ama mesela İzmir yöresi bölgesinde de kokoreç sadece kimyon ya da acı biber konularak yapılıyor. Böyle bir tercihin var mı?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm.